वो मेरी ना एक समस्या है कि मैं चीज़ों को टाल देती हूँ। मतलब अगर मेरे से कोई काम कहा जाए, कोई मेरे पे और ज़िम्मेदारी डाले, तो बस मैं बोल देती हूँ कि, "हाँ, हाँ, ठीक है, वो कर दूँगी।" और “कर दूँगी” का क बोल के मैं करना ही भूल जाती हूँ। या अ, मतलब बोलूँगी, "ठीक है, कर दूँगी, कर दूँगी", ऐसे करके मैं टालती रहती हूँ। अब ये समस्या मेरे साथ कभी-कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है और इन चीज़ों से अ, मुझे तो नुक़सान होता ही होता है, सामने वाले इंसान को भी बहुत नुक़सान हो जाता है। मान लीजिए अ, मेरे घर पे जैसे अ, काफ़ी लोग हैं और वो मेरे से ज़िम्मेदारियाँ डाल देते हैं कि, "चलो तुम बाहर जा रही हो तो, तुम ऐसा काम उधर से करती हुई ले के आ जाना"। तो मैं बोलती हूँ, "कर लाऊँगी", और पता चलता है कि लो, मैं वापस भी आ गई और वो काम भी नहीं हुआ। कभी कोई बहाना मार देती हूँ क्योंकि मैं सच में गई नहीं उधर, और कभी बोल देती हूँ कि भूल गई। कभी ऐसा चीज़, मतलब ज़िम्मेदारियाँ अगर मेरे पे कोई डालता है या मेरी खुद की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मैं बस “आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, अच्छा कर लूँगी” ऐसा करके बस बार-बार टालती रहती हूँ, और जिससे ना अ, काफ़ी कुछ लोगों से मुझे मतलब डाँट भी पड़ी है। जो घर पे बड़े हैं, उन्होंने चिल्लाया भी है कि, "हर वक़्त काम टालती रहती हो, और कोई ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर सकती अम, कभी तो अपनी ज़िम्मेदारी समझो।" ऐसे करके जब घर पे डाँट पड़ती है तो मुझे ना तनाव पड़ता है। मतलब तनाव कि ये कि मुझे, मतलब, मैं क्यों नहीं ज़िम्मेदारी अपनी लेती हूँ, मुझे लेनी चाहिए। कभी-कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो गुस्सा भी आ जाता है कि मैं क्यों करूँ, मेरे पे क्यों इतना बोझ जैसा है। पर जब ज़िम्मेदारी मैं समझ चुकी हूँ कि हाँ, चलो, कोई बड़े बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति अपनी अ, कोई चीज़ कहता है कि ऐसे काम कर देना, तो मुझे टाल-मटोल नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसको किसी भी हाल में कर दूँ। तो आप मुझे कुछ सुझाव देंगे कि मैं ऐसे, जो मेरी टाल-मटोल करने की आदत है, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ।
बि जी। देखिए, मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब आप टाल-मटोल की आदतें बहुत करती हैं। देखिए, ये कोई इतनी मतलब घबराने की बात नहीं है, एक सामान्य बात है, आप इतना परेशान मत होइए। पहले मैं कुछ बातें और भी जानना चाहूँगा सलाह देने से पहले। मुझे ये बताइए मतलब कौन से काम मतलब आप सबसे ज़्यादा टालते हैं आज के समय में। जी।
जी, कौन से काम बताऊँ मैं आपको सबसे ज़्यादा टालती हूँ, तो मैं घर के कामों को टालती हूँ। मैंने बताया ना, जैसे कि मैं, मतलब, जैसे बाहर जा रही हूँ, सपोज़ करिए कि मम्मी ने बोला कि, "तुम बाहर जा रही हो, वा बाज़ार की तरफ़ से निकलोगी, तो तुम ना वहाँ से सब्ज़ी ले लेना", ऐसी कुछ चीज़ बोल देंगी, जैसे कि अ, हरी सब्ज़ियाँ लेते हुए आ जाना, या ऐसा कुछ सामान लेने लेते हुए आ जाना, या पूजा के लिए फूल लेते आ जाना, उधर बाज़ार में से मिलते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पास में, क़रीब में कोई बाज़ार नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। अब मम्मी का कहना ये होता है कि उधर तक जा ही रही हो, तो लेती हुई आ जाना। और मेरी कुछ जब आदत ही है इस तरह की कि मैं निकलती भी हूँ और मैं ध्यान नहीं देती, और अ, चली आती हूँ, या ये सोच लेती हूँ कि, "अरे ठीक है, कोई और ही ले आएगा। अगर म मतलब मैं नहीं लेके जाऊँगी, तो कोई और भी ले आएगा। कौन सा मुझे वो पट रही है कि भई मतलब मुझे ही ले जाना है। म अब इतनी देर से मैं पहुँच रही हूँ, तो मम्मी ने किसी से मँगा ही लिया होगा।" तो इस तरह से अ, ये जो आदत हो जा हो गई है मेरी टाल-मटोल की। ऐसे-ऐसे काम जो मुझे ज़िम्मेदारी से सौंपे जाते हैं, वो वही काम मैं भूल जाती हूँ, वही उन्हीं कामों में टाल-मटोल कर देती हूँ। और फिर जब आती हूँ, तो फिर बहाने मार देती हूँ कि, "अब मुझे क्या पता, कि मैंने सोचा कि देर हो गई है, तो फिर आपने किसी से मँगा लिया होगा।" ऐसे करके मैं उन चीज़ों को टाल देती हूँ। जी।
जी, जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप टाल देते हैं। जैसे टालने के पीछे भी ना कुछ आपका ज़रूर एक ना एक कारण होगा। आप ज़रा अभी ध्यान से सोचिए और बताइए मुझे कि मतलब कोई आलस्य तो नहीं है, या फिर कोई डर तो नहीं है, या फिर उलझन तो नहीं है। जैसे आपने बताया, आप दुकान पे मतलब जाते भी सकते हैं, तो मतलब कोई आपका इंट्रोवर्टनेस तो नहीं है, कि मतलब आप इंट्रोवर्ट हैं बहुत, आपको दूसरों से बात करते हुए थोड़ा डर लगता है। जी।
नहीं, नहीं, मुझे बात करने से डर नहीं लगता, पर मैं आलसी इंसान हूँ। मतलब मैं सोच लेती हूँ कि, "अरे ठीक है, कर दूँगी, अभी कौन-सा जल्दी पड़ी है, अरे, ले लूँगी, चली जाऊँगी"। मतलब ये जो आलस है कि बाद में कर लूँगी, बाद में, हर चीज़ बाद में कर लूँगी। तो ये होता है कि मेरे साथ कि यही शायद मेरी सबसे बर बुरी आदत है, कि बाद में टाल देने वाली, कि हाँ, किसी ने बोला तो मैं बोलती हूँ, "ठीक है, कर दूँगी बाद में। अभी अभी, अभी बिज़ी हूँ। बाद में ऐसी जगह जाऊँगी तो ठीक है, आपका जो काम है, मैं करते हुए ले के आ जाऊँगी।" और वो आलस इतना भरा होता है कि मैं बता रही हूँ आपको, पहले भी बताया था कि मतलब बाज़ार के तरफ़ से निकलती होती हूँ, याद भी हो जाता है। पर ये होता है कि, "चलो, मम्मी तो दूसरे से मँगा हीं ली होगी", या कोई भी इंसान जिसने मुझे काम सौंपा है, "इतनी देर से मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने तो मँगा ही लिया होगा"। ऐसा सोच के मतलब आलस इतना भरा है कि मैं करना नहीं चाहती, और फिर बहाने मार के वो टाल देती हूँ। जी।
जी, जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मतलब टाल-मटोल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए मुझे ज़रा, मतलब जैसे दिन में मतलब कौन-सा वक़्त हो गया, या फिर क्या हालत हो गई, मतलब जिसमें आप सबसे ज़्यादा टालते हैं? जैसे कभी-कभी क्या होता है, हम सुबह-सुबह उठे हैं, चिड़चिड़े हैं, सब काम टाल रहे हैं। हम शाम के समय, हमें अपने दोस्तों के साथ घूमना है, तो फिर ऐसी कोई हालत है कि मतलब अभी दोस्तों के साथ घूमना है, लेकिन म माता-पिता ने कोई काम बता दिया, तो हम तब टालने लगे कि नहीं-नहीं, हमें वहाँ जाना है। जी, बताइए मुझे इसके बारे में।
जी, हाँ, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि, <clears throat> मैं तो सिर्फ़ बहाने मारती रहती हूँ, आलसी इंसान हूँ, और जो कि गलत भी है, मुझे पता है कि आलस करना बहुत गलत है, पर क्या करूँ, ये मेरा ना स्वभाव बन गया है। जैसे मैंने हमेशा से शुरुआत से ही हर चीज़ें टाली हैं, तब मै मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ डाली नहीं गईं, क्योंकि मैं अ, मेरी उम्र नहीं थी, छोटी थी। तो ये हुआ कि जैसे छोटी बेबी ना, जैसे बाज़ा हमारे वो चली जाती थी, दुकान वग़ैरह अ, जैसे कि किराना स्टोर होते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें लेने। तो फिर वहाँ से मेरे पे ज़्यादा इस तरह से नहीं वो चीज़ें डाली गईं कि, "नहीं, तुम्हें लाना ही है"। और जैसे बड़ी हुई, तो वहाँ से भी मेरे को यही है कि कभी ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली गईं, और वो चीज़ें मैंने टालना अ-शुरू कर दी बचपन से ही कि, "ठीक है, ले आएँगे, ले आएँगे" करके, और जाती थी, और भूल जाती थी। फिर बोल देती थी, "अरे अब कौन जाएगा, ठीक है, अब जब दोबारा लेने जाऊँगी अपने लिए कोई चीज़, तब ले आऊँगी"। ऐसे करके कुछ शायद मेरी स्वभाव बन गया, वो टाल-मटोल करना या भूल जाना। ये मेरा मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव बन गया है, और आलस तो मेरे अंदर बहुत भरा है। मुझे लगता है, कौन जाए घर के बाहर निकल के, सिर्फ़ हाँ बोल दो, कोई काम कह रहा है तो बोल दो, "हाँ ठीक है कर देंगे, जब जाएँगे तब कर देंगे"। अब पता चले मैं गई नहीं, मैं तो बहाना मार के बैठी हूँ कि मैं ये बोल दूँगी बाद में कि, "मैं तो कहीं गई नहीं, मैंने तो बोला था कि मैं जाऊँगी तब कर लाऊँगी। पर मेरा निकलना ही नहीं हुआ घर से, तो मैं कैसे करती"। तो मैं तो पहले से सोच लेती हूँ कि टालना भी है, और कैसे टालना है, और बाद में क्या कहना है, ये ये मेरे दिमाग में चल जाता है। और शायद ये मेरा आलस है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बस एक मैं अंतिम सवाल आपसे और पूछूँगा, फिर मैं आपको सलाह दूँगा। मुझे संक्षिप्त में बताइए कि मतलब आपने पहले कोई तरीका आज़माया है, और उसका नतीजा क्या रहा है?
जी, मैंने पहले सन आपको बताऊँ, तरीका क्या, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे से अ, मुझे कुछ काम दिए जाते हैं, तो मैं उनको कर पाऊँ, मैं ज़रूर से ज़रूर करूँ। अ, कि लोग जो जिनको उम्मीदें हैं हमसे, वो ये अगर काम बताते हैं तो मुझे लगता है कि उम्मीद रखते हैं, तभी बोल देते हैं, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं करूँ। पर वही मेरा आलस अ, मेरे सामने आ जाता है, और लगता है, चलो कर देंगे, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, तो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
जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि मतलब देखिए अब मैं आपको कुछ सलाह बताना चाहूँगा। आप कोशिश करिए कि छोटे-छोटे मतलब कदम उठाएँ और आप उन्हें उपयोग में लें। पहले तो मतलब इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये एक आम समस्या है बहुत। देखिए, टालने की असली वजह समझना है सबसे पहले मतलब ज़िम्मेदारी टालना अक्सर आलस्य नहीं होता बल्कि काम को लेकर डर, भ्रम या उसका बहुत बड़ा अ, लगने की भावना से जुड़ा होता है। जब आप यह पहचान लेते हैं की आप किस कारण टाल रहे हैं, तो समाधान ढूँढना आसान हो जाता है। देखिए काम को छोटे हिस्से में बाँटना, अगर कोई काम भारी या फिर मुश्किल लगे, तो उसे छोटे-छोटे और साफ़ कदमों में तोड़ दे। छोटा काम शुरू करना आसान होता है और शुरुआत होते हीं मानसिक दबाव भी कम होने लगता है। देखिए समय बॉक्सिंग या पोमोडोरो अपनाना, देखिए ये क्या होता है खुद से वादा करें कि आप केवल 20 से 25 मिनट काम करेंगे, पूरा काम करने पूरा काम ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी ना लें। तय समय तक काम करने के बाद छोटा-सा ब्रेक लेने से दिमाग थकता नहीं है और टालने की आदत घटती है। साथ ही, व्याकुलता को कम करना। देखिए, काम के समय फ़ोन, सोशल मीडिया, या फिर अनावश्यक शोर, तनाव और टालने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। एक शांत जगह चुनना और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना इस काम में बहुत मदद करता है। जैसे, मम्मी ने कोई काम बताया, आप फ़ोन चला रहे हैं, तो उस समय वो जो ये चीज़ होती है कि आप फ़ोन चला रहे हैं, आप फ़ोन से इतना एडिक्टेड होते हैं कि आप फ़ोन को छोड़ नहीं पाते और माँ का काम सुनते नहीं हैं। और देखिए, रोज़ की सीमित प्राथमिकता तय करना। पूरे दिन की लंबी सूची बनाने के बजाय सिर्फ 2-3 ज़रूरी काम तय करें। इससे काम, मतलब, बोझ नहीं लगता है और उन्हें पूरा करने की संभावना ही बढ़ जाती है। और क्या करें, देखिए, छोट अ, आप मतलब छोटा इनाम और भी रखें। जैसे हर छोटा काम पूरा होने पर खुद को छोटा सा इनाम दें। जैसे आपने दिन में कोई काम करा, और उसमें आपको मतलब आपने उसमें फिर अपने आपको छोटा सा इनाम दिया, जिस उससे क्या होगा, आपको उत्साह बढ़ेगा, जैसे आराम, या फिर पसंदीदा मतलब गतिविधि हो गई। साथ ही, अगर कभी आप मतलब टाल दें, तो खुद को मतलब आप दोषी ना ठहराएँ। धीरे-धीरे, मतलब, आगे मतलब बढ़ने के आप बदलाव करें। और हाँ, और साथ ही में, मतलब, जो सबसे मेन चीज़ है, अगर आप कोशिश करें, जैसे आज के समय में फ़ोन वग़ैरह, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन, मतलब, करवा रही हैं। और साथ ही में, हो सके तो सुबह उठ के, अगर आप हो सके तो योगा भी करें। जी।
जी। जी। जी, देखिए, आपने अ, बहुत विस्तार में मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना, और ये भी बताया कि मेरी जो टाल-मटोल की आदत है, मैं उसे कैसे सही कर सकती हूँ, क्या कारण हो स हैं, जो आपने सुने और सुझाव दिए। तो सच में मुझे लगता है कि अभी मैं इन सुझावों पर ध्यान दूँ और अपने जीवन में इन दिए गए सुझावों के अनुसार काम करूँगी, तो बिल्कुल ये मेरे लिए अ, मदद करेंगे। और आपके दिए गए सुझावों के लिए, दिल से धन्यवाद।
जी, मैं भी आशा करता हूँ कि आप, मतलब, मेरे सुझावों को अपनाएँगे, छोटे-छोटे कदम उठाएँगे, और जो अपनी टाल-मटोल की आदत है, उसे छोड़ेंगे। धन्यवाद। जी।